Bạn ơi, mình có cái vấn đề như vầy nè bạn, mình á thì trước giờ á hay bị, a, ba mẹ so sánh với lại phê phán lắm, cho nên á là tính mình cũng dễ mặc cảm, hay mặc cảm lắm bạn. À, mình cũng hay bị so sánh á, đầu tiên á là ngày xưa đi học nè, cũng so sánh điểm số với lại anh chị em họ, rồi bạn bè xung quanh nữa, rồi đến khi đi làm đó, công việc của mình á so với, a, những người xung quanh á, thì nó cũng tầm trung bình thôi à, cho nên là cũng hay bị so sánh, sao mà hổng có ông này bà nọ như người ta, rồi công việc hổng có đáng để, gọi là, tự hào đó bạn.
Vậy đó hả? Ừm. Ái chà. Ái chà, rồi đi học cũng bị so sánh, đi làm cũng bị so sánh, mà người so sánh lại là ba mẹ của bạn. Wow, ừm, rồi bạn cảm giác sao khi mà đối diện với những sự so sánh vậy, rồi mình có thể giúp bạn được cái gì nè?
Đúng rồi.